अ, च आपने एकदम से बोला तो मुझे अचानक ही एक सीन याद आ गया, अगर आपने "विश्वरूपम" फ़िल्म देखी हो कमल हसन की तो तो मुझे शुरुआत में जो सीन है जहाँ पर वो पहले शुरुआत में नर्तक दिखाए गए हैं, वो डान्सर बने हुए हैं और पूरी नजाकत वाला कैरेक्टर है। वो जब अचानक वो अ, अजान पढ़ते-पढ़ते जो अपने चेंज करते हैं अपने आप को, वो म्यूजिक आता है, वो एक्शन आता है, आप सरप्राइज़ हो जाते हैं भाई ये क्या हुआ? ये क्या देख रहे हो आप, है ना? तो वो वो वो ऐसे सीन्स मुझे बड़ा सरप्राइज़ करते हैं फ़िल्मों में, है ना? तो हाँ, तो मुझे लगता है कि खूबसूरती हमारे सिनेमा की यही है कि उसमें जो भी घट रहा हो तुरंत घट रहा होता है। जो आपको गूजबम्पस भी देता है, जो आपको आँखों में आँसू भी देता है। जैसे कंटारा ही देख लीजिए जब आखिर में वो लेडी जो है वो उसके सामने आके खड़ी होती है तो आप यही सोच रहे होते हैं कि अब इससे कैसे निपटेगा ये इंसान। तो जब वो बोलता है कि "अब मेरी बहन आएगी तुमसे बदला लेने के लिए" तो तो उसकी बहन आती है उसकी बॉडी के अंदर और वो फिर उससे बदला लेती है उस लड़की से। तो देखिए कितनी खूबसूरत चीज है ये, है ना? है ना? तो जी।
अरे, अरे, अरे! हाँ। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, जी, जी, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो आखिर में, मैं आपसे एक स एक डायलॉग सुनना चाहूँगा किसी फ़े फ़ेवरेट मूवीज़ का।
अ
कोई एक डायलॉग अगर आप बता देते तो
मुझे तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स याद आ जाते हैं क्योंकि मैं बड़ा ही सिनेमा फ्रीक हूँ, सिनेमा लवर हूँ, है ना? तो मुझे बड़े मजे आते हैं, मुझे प्रॉपर सीन्स से याद आ जाते हैं। जैसे रन फिल्म का आपने सीन देखा हो जब अ, विजय राज बैठे हुए हैं, अंजन श्रीवास्तव बैठे हैं वो कहते हैं कि इस घर में खाना साला कभी भी टाइम पर नहीं मिलता है अभिनव को देख लीजिए," है ना? "खुद तो नहाते हैं अम, 8-8 दिन में और ये आप पत्तल को नहला रहे हैं," है ना है ना? "अरे! मम्मी बाहर कहाँ जा रही हो? हाँ, यहाँ हम लोग खाना खा रहे हैं। अरे भइया! श्राद्ध है पहले कउओं को खाना खिलाएँगे फिर बाद में हम लोग खाएँगे। अच्छा! साल भर तो डंडे मार-मार कर भगाती हो अब उन्हें खाना खिला रही हो। ऐसा नहीं कहते बेटा देखा बाहर के कउए गाली दिया तो अंदर के कउए को बुरा लग गया। इसीलिए कहते हैं काला होना बहुत बुरी बात है पिताजी वो भी कौवा जैसा। अरे! देवदास में बहुत देखे हैं पानी पी लीजिए पानी।" तो <chuckles> हाँ, जी।
हुँ, हुँ। हुँ। <chuckles> जी, जी, जी। जी, जी, जी, जी। उ, जी। अच्छा। जी, जी। जी, जी, जी। अच्छा। अच्छा। चलिए ठीक है। आपने जो भी कहा, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करूँगा कि मैं आपसे दोबारा बात कर सकूँ। आपसे मुझसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद।
जी। जी।